A lô, a lô.
Hello, xin chào bạn nha.
Ừm, ừm, mình chào bạn nha, rất vui được nói chuyện với bạn ngày hôm nay nè.
Ừ hứ, mình cảm ơn. Hôm nay không biết của bạn như nào ta?
Ừm hứm. Ừm. Của mình thì chung là cũng khá là không vui lắm, tại vì, à, nhà mình cúp điện ấy, ờ, <chuckles> cúp theo lịch từ sáng tới chiều luôn, nên là mình cũng đang tá túc nhà người quen của mình. À, à, còn bạn thì sao? Ừm hứm.
Ồ. Ồ. Ồ, c cúp điện. <chuckles> Cúp điện giờ này chắc cũng nóng lắm ấy nhỉ? <laughs> Thì
Đúng, đúng, đúng, mình là mình phải chạy trốn thôi. <laughs>
<laughs> Mình thì, ờ, mình may mắn là khu nhà mình cả tháng hay chưa bị cúp điện lần nào. Thế nên là <laughs> rất là may mắn và, kiểu, thời tiết bên mình cũng, kiểu, mới mưa vào vào buổi sáng sớm ấy. Cho nên bây giờ tầm này nó rất là mát và rất là dễ chịu. Kiểu
Ừ hứ. Ừ hứ. À há. Wow, ừm. Ừ, ừm. Dễ chịu hả? Ừ, ô kê, wow! Ừm, cũng ô kê, cuối tuần thì là chill chill là được rồi, đúng hông? Ờ. ừ hứ, ừ hứ. Ừ, thì hông biết là khi mà bạn, ơ, thường, ờ, có thời gian rảnh gì đó bạn có hay xem phim hông?
Đúng rồi, đúng rồi, tâm trạng đang rất là rất là ô kê luôn ấy chứ. Ừm. Ồ, mình là có nha, có nha, mình là một đứa rất là nghiện nghiện phim ảnh nhá. <laughs> Đúng.
Ừ hứ. Có hả, có hả? À há. Ôi, nghiện luôn hả, là nó hơi nhiều rồi nhỉ? Thì chắc là, kiểu, ơ, một cái kho tàng luôn hen.
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Mình mình mình luôn có một cái, gọi là, xô ơ, một cái bucket list ấy, một cái, gọi là, danh sách, ơ, xem phim ấy. Đấy, đấy, đấy. Tức là tức là đúng rồi, phải coi, khi nào rảnh thì phải cày cho bằng được. Đấy.
Ừm. Ừ hứ, ừ hứ. À, à, à. Phải coi hả? <laughs> Ờ, ờ, đồng đồng ý, đồng ý, đồng ý. Ưm, cũng hay chứ, chứ mình mỗi lần coi phim mình phải kiếm xem bộ nào hợp ý mới coi nó cũng hơi lâu ấy. Ờ, mất thời gian tìm kiếm, đúng rồi. Ừm, thì hông biết là bạn sao, sao? Đúng rồi, tất nhiên! Trời ơi, hồi đó tui coi phim tới độ mà tôi bị thoái hóa đốt sống cổ luôn á ông.
Cộng Đúng rồi. Ờ, bạn bạn cũng bạn cũng thích xem phim, đúng không? Bạn cũng thích bạn cũng thích ờ.